Ja, hi. Ähm, ich muss mir da mal was von der Seele reden und, ähm, zwar, ja, ist mein Dating-Leben schon ziemlich miserabel, würde ich mal sagen. Und, äh, zwar ja, wie fange ich an? Also ich bin 26 und ich hatte noch nie eine feste Beziehung. Da fängt's schon mal an und allein dieser Fakt, ähm allein dieser Fakt belastet mich schon total, wenn man sieht, dass all meine Freunde, die teilweise viel jünger sind als ich, schon gefühlt 10 Beziehungen hatten. Das ist jetzt natürlich übertrieben, aber die haben schon alle halt Erfahrungen halt gemacht, was das angeht. Und ich wurde halt sehr, sehr, sehr, sehr oft verletzt. <sniffs> Ähm, ich habe 'n paarmal gedatet, auch so auf Ernst, also vielleicht so 3 Mal und ich wurde halt immer, immer, immer wieder sehr verletzt, dass es mir einfach, ja, mittlerweile schwer fällt wieder anzufangen oder das zuzulassen und ich habe mir mittlerweile auch einfach wieder ich habe auch einfach Angst wieder neue Menschen kennenzulernen, weil ich halt einfach ganz genau weiß, wie's endet. <clicks tongue> Das ist so 'n bisschen das, was mich, ja, traurig macht.
Mhm. Mhm. Ja. Hm. Ja. Also das ist, äh, nicht schön zu hören. Ähm, wie lange ist das letzte Mal ungefähr her? Also kannst du ungefähr sagen, wann es das letzte Mal war, dass du dich überhaupt getraut hast?
Mhm. Das letzte Mal. Hm. Ja das war so Anfang des Jahres, glaube ich, also d boah das ist halt tatsächlich schon fast Jahr fast 1 Jahr her, Zeit vergeht. Äh, tatsächlich Anfang des Jahres, dass ich so das letzte Mal so richtig, richtig, richtig verliebt war dann, wo ich halt sehr, sehr verletzt nach so. Ja, ich glaube, wir waren so, hm, 2 Monate, vielleicht knapp 3, aber länger ging's nicht und es war auch n auch nie 'ne feste Beziehung, es war halt so, ja, man datet sich halt und man, äh, verbringt viel Zeit miteinander. Ja und das ist jetzt, ähm, ja, leider auch nicht mehr. Ich wurde da eben wieder verletzt wie bei den anderen Malen zuvor auch und das ist schon ja, ist schon echt belastend.
Mhm. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Und, ähm, dann, wenn wenn du sagst verletzt, äh, gehe ich mal davon aus, dass, äh, geht's in Richtung Fremdgehen oder, äh, ander andere Kontakte oder, äh, wie wie wie wie verletzt äh, wie was was hat dich so, f stark verletzt? Musst es ja nicht genau sagen. Ähm, kannst du es vielleicht umschreiben und wenn du nicht möchtest, musst du das natürlich n
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, ja, doch, doch, ist schon okay. Also, ähm, es ne, es war jetzt nicht irgendwie fremdgehen oder so, ähm, sondern es war eigentlich so, es es ist fast so 'n Muster. Also zuerst ist da immer so dieses ganz typische Lovebombing, ne, wenn: „Oh, du bist so toll und du bist so schön, es macht so viel Spaß, mit dir zu reden und du hast so 'n tollen Charakter und du bist so interessant und du hast so viel beizutragen und zum Leben und dies und das.“ Und dann hat man 'n paar schöne Stunden, dann hat man schöne Dates und dann geht man hierhin, dann macht man da Sachen zusammen, man lernt die Freunde kennen sogar schon und dann ist es meistens so, dass so Kontakt irgendwie auf einmal immer weniger wird, also es wird weniger man besucht sich weniger oder der Kontakt dann von seiner Seite meistens wird immer weniger und dann merke ich schon: „Boah ne, nicht schon wieder“, weil mittlerweile kann ich's halt total früh auch erkennen, wenn irgendwas komisch ist an deren Schreibweise oder so. Dass ich dann das ist eigentlich meistens so, also das ist dann immer irgendwie weniger und die dann einfach irgendwie denen das zu viel wird und dann die nicht mehr wollen. Ja, so ist es meistens. So ist eigentlich immer gewesen tatsächlich, immer. <laughs>
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Ja, und je Mhm, jetzt sagst du ganz selbstkritisch, dass du so gewesen bist, äh, oder dass es so gewesen ist.
Ja, ja, ja, so es war immer so, ja, ja, nicht ja.
Ja, ja. Genau. Ähm, also be das, äh, d ist ja nicht, das bist nicht du, sondern das ist so gewesen, genau. Ja, weil das Ding ist einfach, ähm, äh, d d kennst du den Begriff der Konditionierung?
Ja, ja. Nein.
Äh, wenn du jetzt, also nicht nicht nicht falsch verstehen aber du kennst doch bestimmt Hunde, wenn du, ähm, denen zum Beispiel dieses Klickern beibringst und die dann so Kunststückchen machen, automatisch. Das nennt sich Konditionieren. Und, äh, bei uns Menschen, ähm, gibt es auch 'ne Art von Konditionierung. Äh, das ist auch wissenschaftlich sehr gut untersucht. Und wenn man immer wieder das Gleiche im Gehirn durchmachen muss, was eine so so Triggerpunkte hat, dann, äh, äh, erzieht man sich das an. Und wenn dir das jetzt ganz oft passiert ist, dann ist diese Angst, die du da hast, höchstwahrscheinlich, äh, so 'n bisschen antrainiert und blockiert dich jetzt vielleicht. Das kann sein. Es muss nicht so sein. Es ist mir nur so 'n Gedanke von mir, deswegen wollte ich auch fragen, ob's, äh es sind so viel du sagst, es ist immer gleich und es ist immer die gleiche Angst, die dann auch wiederkommt, und das sind so sind so Aspekte, die mir dann so auffallen. Und, ähm, ist hast du denn den Wunsch, dass das wieder besser wird? Also möchtest du gerne jetzt, äh, jemanden kennenlernen, weil du dich vielleicht einsam fühlst, oder würdest du sagen, ähm, es habe jetzt auch eigentlich 'n Jahr nicht äh, niemanden gehabt und so schlimm war das jetzt auch nicht?
Mhm. Ja. Ja. Okay. Okay. Mhm. Ja. Okay. Mhm. Mhm. Mhm. Okay. Okay. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, also ehrlicherweise diese Pause tat echt gut. Ähm, ich war damals fast schon abhängig von Dating-Apps. Also, ich habe ja nur noch meine Zeit auf Hinge verbracht, auf Tinder verbracht, um zu äh, nach irgendetwas zu suchen, ähm, nach vor allem nach jemandem, der bleibt. <chuckles> Ähm, und, äh, jetzt habe ich das tatsächlich ja 'ne lange Zeit nicht gemacht und das tat ehrlich gut, mal da 'n bisschen Abstand von zu gewinnen und mich mal so 'n bisschen ja, mein Gehirn mal 'n bisschen und mein 'n Herzen bisschen, meine Seele mal 'n bisschen auszuruhen und zu sagen: „Okay, ich lasse es jetzt irgendwie mal auf mich zukommen." Also, es tat schon gut, bedeutet aber nicht, dass ich's nicht mehr so will. Also ich ich will's immer noch. Ich will immer noch 'ne Beziehung und ich will immer noch so typische Sachen machen, Hand in Hand durch die Stadt gehen und, äh, in Pärchenurlaub fliegen und solche Sachen, äh, die alle meine Freunde schon ganz oft gemacht haben so, außer halt, ja, ich. Und deswegen ich will das immer noch s genauso, aber ich ich versuch's nicht mehr so extrem, so mit so Dating-Apps, was meiner Meinung nach sowieso in den meisten Fällen n n zu nichts führt. <chuckles>
Mhm. Ja. Oha. Ja. Ja. Ja. Wahnsinn. Ja. Perfekt. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Also meiner meiner Erfahrung nach, äh, oder im Allgemeinen, wenn du das jetzt nicht mehr so stark willst und auch nicht mehr so stark, äh, wie so Apps, äh, ähm, benutzt, kommst du dem viel näher. <chuckles> Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist, dass du jetzt jemanden kennenlernst mit deiner Reife und deiner Erfahrung ist viel, viel höher. Und bei dir ist das natürlich noch, ähm, dass du in 'nem Top-Alter bist, ne? Also, du bist ja noch du bist ja noch, äh, wenn ich das mal so ganz blöd sagen kann, bist ja noch voll aufm Markt, ne? Nicht falsch verstehen, aber das ist wichtig genau das das ist genau die richtige, äh, äh, Position. Also, ich glaube, da da, ähm, brauchst du dir nicht so viel Gedanken machen. Und du du bist klug und d du du redest gut. Also, ich würde sagen, d da dann muss jetzt einfach mal einer kommen, der 'n bisschen ja, 'n bisschen Pepp hat und das auch mal versteht, ne, was du was du für 'ne tolle Person bist. Ähm, aber schwierig ist das auf jeden Fall und ich finde es auch krass, dass du das so offen sagst. Also, es ist nett. Aber, ähm, muss auch hier ganz sachlich sagen, ähm, die diese Angst, dass das wieder passiert, die, ähm, d darfst du davon, darf man sich nicht überwältigen lassen, weil, äh, das kann man sich richtig stark antrainieren und, ähm, m mir hat mal 'n Kumpel zu mir gesagt, ähm: „Je mehr schlechte Erfahrungen du hast, desto schwieriger wird's, äh, jemanden zu finden." Weil du s siehst ja jedes Mal das Negative in deinen Erfahrungen in dem Nächsten und versuchst ja, das irgendwie nicht zu haben. Und ich fand diesen Rat so toll, weil ich das gezeigt habe, dass ich wieder 'n bisschen offenherziger sein muss, obwohl das genau ist, was ich nicht will, um nicht verletzt zu werden.
Da muss mir 'ne, ja Mhm. Ja. Ja. Ja. Ja. Mhm. Ja. <laughs> Ja. Mhm. Ja. <laughs> Ja. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Genau. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm, mhm, absolut, ja, das kann ich das kann ich total das kann ich nur unterschreiben, weil, ähm, bei mir ist das auch so das ist ja mittlerweile schon vorprogrammiert in mir diese Angst und ich gehe ja schon, äh wenn ich jemanden kennenlerne, ähm, dann dann gehe ich da ja schon so rein, dass es wird halt eh nichts. Ich habe halt eh Pech in in der Liebe und, äh, es wird halt sowieso nichts. Und dann ist es bei mir auch so, dass ich ey, natürlich sage ich das dem nicht irgendwie, so dass ich Angst habe und dies und das, aber ich glaube, dass ich schon sehr, sehr klammere, einfach weil ich Angst habe, wieder zu verlassen zu werden nach, entweder ist es, äh, 4 Wochen oder sind es, äh, ja 8, ähm, dass ich dann auch so 'n bisschen klammere und vielleicht so ich bin 'n sehr, sehr emotionaler Mensch, dass ich glaube, dass ich diese emotionale, hm, Seite von mir noch mehr rauslasse irgendwie und dass die dann denken: „Okay, ups.“ Äh, das ist bei mir auch so ich, ja, date eher so jünger als ich. Das ist dann ja dann noch 'n bisschen erschreckender für die dann so so für Anfang 20, die denken sich: „Okay, was geht ab.“ Ähm, von daher kann ich ja, das ist das ist wahrscheinlich die Angst, die blockiert und irgendwo auch klammern lässt, was dann wahrscheinlich ja, die wegrennen lässt ganz schnell, bevor es überhaupt richtig angefangen hat, was halt super schade ist, ja. Mag sein.
Ja. Mhm. Genau. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Komponente, ja. Mhm. Mhm. <chuckles> Ja. Ja. Ja, aber Anfang 20, da weißt du noch nix. Äh, tut mir leid, aber die meisten die meisten also, ich bin jetzt 8 Jahre verheiratet und, äh, f dass 'ne Frau emotional wird, das ist für mich jetzt wirklich, äh, wow, äh, ich hab Amerika entdeckt, weißt du? Also, es ist das Normalste der Welt und das kü d das muss man auch respektieren und das muss man auch aushalten können, sonst hat man als Mann eigentlich gar nix in 'ner Beziehung zu suchen. Also, das gehört einfach dazu. W w wir Männer haben unsere Wehwehchen, die Frauen haben ihre Wehwehchen und da muss man sich gegenseitig respektieren und aufeinander aufpassen. Das ist einfach so, ne? Das ist
Ne. <giggles> Ja. <giggles> <laughs> Ja, ja das stimmt. <laughs> Ja. So ist es. Ja, man muss das auch akzeptieren und tolerieren, weil ansonsten was ist das für 'ne Beziehung und aber so einen muss ich dann halt eben finden, der damit umgehen kann. Ich werde ich bin nun mal, wie ich bin und ich bin auch ganz stolz auf meine Emotionalität tatsächlich. Klar ist das manchmal vielleicht z zu viel für andere, mag sein, aber okay, dann sind die halt nicht für mich bestimmt, würde ich sagen. Von daher hoffe ich wirklich sehr, dass ich, ja, den einen finde, wo auch immer auf der Welt es sein wird. Äh, ich bin öfter mal am Umziehen und mal hier mal da, um halt ja, ja, es es kommt vielleicht dazu. Ja, kommt vielleicht dazu. Das ist, w wird 'n bisschen schwierig ist mit dem Daten, weil ich, ähm, nicht lange an einem Ort bleibe, das heißt aber nicht, dass ich für niemand für das heißt aber nicht, dass ich für jemanden nicht irgendwo bleiben würde. Also das ich bin da ganz offen so, ne? Aber da ist halt immer da ist halt immer irgendwie so 'ne Komponente, dass die vielleicht auch denken: „Boah, die bleibt eh nicht mehr lange hier“ oder so. Das kann natürlich auch sein, aber mir wird halt nie ehrlich gesagt, was das Problem jetzt war. So ich höre immer nur: „Es liegt nicht an dir.“ „Okay“, denke ich mir: „Danke, woran denn dann?“ So.
Genau. Ja. Genau. Kannst du auch sein. Mhm. Richtig. Achso. Das wusste ich nicht. Äh, puh. Ja. Natürlich. Mhm, okay. Das ist ziemlich unfair. Naja, also das Ding ist das Ding ist, ähm, wenn ich noch 'n Ratschlag geben könnte oder im Allgemeinen sagen könnte, ähm, wenn es dann mal so sein sollte, äh, verlier dich nicht selber.
Hm, total. Na klar. Ja.
Bleib bei dir. Also, d d selbst wenn du in 'ner Beziehung bist, musst du musst du darüber nachdenken, dass du noch oder kann man noch darüber nachdenken, dass man selber man selbst bleibt und sich nicht 100 %, äh, hingibt, nur um das zu halten. Weil das funktioniert auch nicht. Du kannst den das ist genauso wie mit dieser Weisheit, du kannst den Partner nicht ändern. Das geht wirklich nicht, ne? Man ist, wie man ist und du du musst also du darfst dir selber treu bleiben und das ist der beste Tipp, den ich dir geben kann, weil du bist 'n ganz toller Mensch und das wer das nicht versteht, der hat halt Pech gehabt, ne? Der hat dich dann eben nicht verdient und das Selbstbewusstsein ist super wichtig. Ja.
Mhm. Ja. Ja. Ja. Mhm. Ja, so ist es. Ja, so ist es. Genau. Ja. <chuckles> <chuckles> So ist es. Ja, ja. Ich fange auch langsam tatsächlich an, das so zu sehen, also noch vor, ja, 1, 2 Jahren oder so. Ich habe gar kein Selbstwertgefühl mehr gehabt, also das diese ganzen Dating-Pannen ich habe gesagt: „Wer will mich überhaupt und was ist falsch mit mir, warum bin ich so sch ja, schlecht, wie ich bin?“ und da habe ich mich ganz oft selbst angezweifelt. Aber ich ich lerne so 'n bisschen, das anders zu sehen. Ich bin ich finde mich auch super interessant, wenn ich ehrlich bin. <laughs>
Klasse. Mhm. Oh, nein. Mhm. Mhm. Ne, ne, ne, ne. Ja. Äh, siehste? <laughs> Aber so musst du, ne, das macht Spaß, so muss sich das anhören. Dann macht das, äh, auch Spaß, ja, ja, genau. Klasse. Ja, das musst du bei also das, äh, bitte beibehalten. Ist supercool und, äh, so kommst du also es macht natürlich auch den Menschen unglaublich attraktiv, wenn er selbstbewusst und lustig ist, ne? Das weißt du auch sehr, ne? Genau.
<laughs> Ja. Ja. Ja. So ist es, das bin ich. <laughs> Alles klar. Ja, ich hoffe trotzdem ja, danke, danke, vielen Dank fürs Zuhören und für die lieben Worte. Hat echt gut getan. <chuckles>
Ganz viel Erfolg wünsche ich. <chuckles> Super. Tschüss.
Danke, tschau.